Eee, sundum da. Eee, hemen, eee, yan, eee, komşum Alman. Eee, kendisi daha önce, eee, hiç benim yaptığım gibi bir, eee, cheesecake yememiş, yani, lotuslu bir cheesecake'ti. Eee, ben ikram ettiğimde, çok ilgisini çekti, eee, ve onun da 2 tane çocuğu var benim gibi. Yaşları biraz, eee, benden bizim benimkinden büyük ama, eee, aynı, eee, hemen hemen. Eee, çünkü ben, yani, onları gözüme kestirdim. Yani, hem ya yanımda hem Alman komşum, Almanca pratiği yapabilirim, hem çocukları çocuklarıma arkadaş olabilir. Eee, bir, eee, hemen yan komşum olduğu için de, eee, han,i bir yardıma ihtiyacımız olduğunda hemen o kişi yardım edebilir bana, yan,i birbirimizi görebiliriz, evlerimizi, eee, de yan,i koruyabiliriz diye. Eee, ben cheesecakeimi yaptım gittim. <chuckles>
Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Hımm. Evet, çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Peki, nasıl oldu yani nasıl karşılandı, tadını beğendiler mi? Eee, gerçekten hoş bir sohbet oldu mu?
Eee, şimdi, emm, bahçedelerdi ve ben de, eee, cheesecakeimi yaptım ve, hani, eee, "Merhaba." diye girdim. Eee, elimde, "Aaa, size ikram etmek istiyorum, ben, hani, çok sık yaparım bunu. -Hani, benim eşim de çok tatlı sevmez bu arada. Eee, bütün tatlı bana kalmasın, hani, size de vermek istedim." diye girdim. Eee, tadına baktılar ve çok beğendiler. Hatta ikinci dilim istediler benden ve bu beni çok
Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. A, harika! I hı, hı, çok güzel olmuş.
çok mutlu etti, çok keyiflendirdi. Çünkü, hani, "Ya biz yemiyoruz tatlı, bizim aram tatlıyla aramız yok." deselerdi orada bitmişti. <chuckles>
Hı hı. Yani, biraz üzülürdün de galiba. Çünkü kültür olarak baktığında, hani, böyle bir ikramın geri çevrilmesi de belki hoş olmazdı. Onunla ilgili ne düşünüyorsun? Hani, bir kültürleri karşılaştırma şansın oluyor mu?
Hı hı.